あの、ま、これ真似しちゃいけないですけど、やっちゃダメですけど本当はあのコース外を滑ること。<chuckles> うん、うん。
はいはい、はい。 ああ、はいはいはいはいはいはい。はいはい、なんか聞いたことあります、はい。
はい。うん。コース外を滑っている時が、今だったらいちばんワクワクするかな。うん、うん。
はい。 ああ、なるほど。なんかちょっと楽しそうですね。<chuckles>
楽しいですよ。ただ危ないですけどね。<chuckles> うん。絶対初心者真似しちゃいけないことですけど。<chuckles>
ええ、確かに。 <chuckles> でも、そういう時ってやっぱり1人で行かれると危ないですよね。やっぱり、何人かで行くって感じなんですか？
そうですね、きふ うん、基本何人かで行って、で、私基本、ま、基本ビビりなんで。そ
ふーん。 ああ、なるほど。
そう、ビビりなので、その、コース外を滑る時も、ここ行けば、この先に、こうまた別のコースに出れるみたいな場所を吟味した上で、でいう友達とここなら行けるよね、きっとっていうのを相談して、<chuckles> うん。
はい。 ええ。 ああ、はいはいはいはい。ああ、なるほどなるほどなるほどなるほど。 ああ、なるほど。 ああ、なるほど、なるほど。なるほど。ああ、単単に無謀なわけじゃないんですね、なるほど。
そう、そうなんですよ。あの、い何年も前だけど、友達が遭難してニュースになったこととかもあるんで、<chuckles> もうそれは無理だと思って。<chuckles> うん。
はい。 <laughs> なるほど。 へえ、なるほど。
そう、そんな感じですかね。後は後はま、休日予定がないと基本ダラダラして、家でネットフリックス見てるだけで過ごしちゃいますけど。あの、予定がある時は、ま、多分スノーボードをやっている仲間たちの影響だと思うんですけど、結構アウトドアのあくんで、うん、アウトドアのこと、キャンプとかも好きかな。うん。
うーん。なるほど。 ああ、あ、いやいやいやいや、はい。 はい。 ええ。 ああ、なるほど。 なるほど、なるほど。 ふーん。
うん。だから都会に住んでいるけど、なんか思考はちょっと田舎思考で。<chuckles> もういっそ、もう都会から引っ越しちゃおうかなっていう気すら最近してるぐらい。<chuckles> うん。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。 ああ、なるほど。なるほど。うーん、ま、そういうのがあればいいですね、確かに。と、なんか僕はどっちかっていうとインドア派なので、都会じゃないと色んなことができないってか、便利さはやっぱり、はい。
うんうん。 はいはいはい。 ああ、そうですよね。ああ、叶わないですよね。だから。
はい、叶わないんで、やっぱり東京にいたいですけど。
ああ、私も、あの、やっぱ便利さを求めて、まま、東京、ま、東京の近辺に住んでるんですけど。
はい。 はい。
あの、確かに、ま、地名でいうちょっと今横浜なんですけど、<chuckles> うん。あ、結構ね、横浜ってイベント多いんですよね。
うん。ああ、なるほど。